Вот сейчас, э, живу с родственниками, да, а вот. И подумал, что хочу снимать квартиру. Вот.
Понимаю.
И вот, э, как бы сначала меня эта идея обрадовала. Я вот, э, как бы, прям такой: "Всё, я снимаю квартиру, буду вот то делать, это, гостей звать" и так далее. Ну, всё, что мне не позволяет жить с родственниками, да. Ну, то есть, позволяет, но было бы более комфортно, если бы это было без них. А вот, и какая ситуация в итоге получается? Мне теперь как-то непонятно, страшно переезжать. То есть, а, появилось столько задач, появилось столько стресса.
Понимаю.
То есть я хочу этих изменений в своей жизни. Но вот этот вот эти страхи, вот эта какая-то неизвестность, оно прям, ну, с застопорило меня. То есть я не оплатил квартиру, я сейчас просто пытаюсь, м, справиться с этими новыми мыслями, что вот я буду жить один. Вот. Мне все эти мысли нравятся, но вот количество новых каких-то задач, да даже просто вот собрать вот все вещи, которые мне надо перевезти. А какие должны быть эти вещи? Что это за вещи? Чтоб не возвращаться к родственникам, потому что это нь не самый такой, а, позитивный переезд. То есть они считают, что я их как бы кидаю, я не буду им помогать, хотя это неправда. А, вот. Ну, в общем-то, ситуация такая, что вот я раньше не был таким человеком, я раньше решал всё как-то попроще, а сейчас я стал человеком, который впадает в ступор, когда перед ним как-то или много сразу задач, или 1 большая, но какая-то неподъемная. Как думаешь, сможешь мне что-то посоветовать, чтобы я как-то подуспокоился и, ну, всё-таки занялся переездом, потому что я хочу переехать. Просто вот я сейчас в стрессе, и я не понимаю, как это на самом деле сделать.
Да. Понимаю. Да. Конечно, я понимаю тебя, твои чувства. И очень ощущаю, как тебе сейчас тяжело. Это состояние, вот, когда всё в напряжено внутри, эмоции, вот, ходят по кругу постоянно, а снаружи жизнь как будто от тебя ещё и требует: "Ну давай, двигайся дальше". И вот, а ты физически просто и морально, и физически не можешь этого сделать. И от этого становится ещё тревожнее, и даже злее, я думаю, на себя. И, знаешь, с тобой не проблема в характере или там какое-то не негибкое мышление. Нет, ты не застрял, потому что что не хочешь меняться. Я думаю, что ты застрял, потому что нервная система как раз-таки у тебя очень сильно сейчас перегружена. Когда, вот, му дц этого стресса очень много, вот этой неопределённости постоянной, да, потери вот этого давления, мозг просто перестаёт быть гибким. Это совершенно нормально, это вот такое человеческое чувство. И, а, вот, знаешь, а, я хотела у тебя, вот, уточнить такой момент.
Мгм, да. Давай.
Ам, вообще были ли у тебя, а, раньше, может быть, э, похожие изменения? И, а, у как т как ты с ним вообще справлялся? Может быть, было что-нибудь подобное? Можешь сказать?
Я жил, э, пару лет, э, в одиночку, да, вот. Если и берь брать именно точно такие же события. Да, вот как вот, но в одном из событий я поехал жить в квартиру, которая принадлежит другу. А, вот. То есть как будто с меня была снята половина вот ответственности, да, что у него там всё уже готово за меня. Вот. А 2 была ситуация, когда мне по работе сняли квартиру, и тоже ответственность за большую часть проблем была как бы не на мне. И плюс, наверно, у меня в те времена было больше денег, чем сейчас. Я как-то, наверное, меньше волновался за какие-то оплаты-проплаты. А, вот. И я справлялся лучше. Да, то есть. Э, а вот сейчас, когда я стою на таком, перед таким решением, что вот, я сам вот, буду вот в одиночку всё это делать
Да. Да. Понимаю.
это как будто то ли привычка, знаешь, чтобы ещё какие-то дела зависели не только от меня, то ли просто страх неизвестности. Я пока не могу определиться. Но сейчас явно хуже, э, эмоционально я переживаю эту идею, чем раньше.
Понимаю. Да, понимаю тебя. Вот, то что ты сказал, на самом деле очень тяжело. Когда проблем становится много, мозг просто не успевает это всё перефиль фильтровывать и удержать контроль. То есть а когда вот он пытается это сделать, у него, э, м, может така такая мысль, знаешь, возникнуть: "Вот если я всё прокручу и переживу, я буду в безопасности". И поэтому вот от такой мысли, я думаю, что и, эмоции сильнее становятся, и вот эти мысли повторяются, эта зацикленность, и решения, э, не принимаются, и кажется, что ты топчешься на месте. А это не слабость никакая. Да, и просто защитная реакция организма на вот, э, такое, м, постоянное переутомление. И, ам, слушай, а вот, э, можешь сказать, а как ты обычно, ам, реагируешь, а, на неожиданные ситуации вообще в целом? Вот как бы или вот знаешь, а раньше как ты реагировал и как реагируешь сейчас, можешь сказать?
Так и есть, да. Так и е Конечно, да. Раньше я был каким-то, ну, как, не знаю, как резинка какая-то, знаешь. То есть тяните меня в разные стороны, что бы ни случилось, я придумаю, как это решить. Я даже, возможно, кайфовал от, э, ну, вот того, что предлагала мне жизнь, какие-то новые события, интересно, как я это решу. Вот такой был какой-то живой, энергичный. Вот. А сейчас хочется какого-то, что ли, спокойствия. Я, наверное, устал от последних пары лет своей жизни. Вот, и с таким трудом какие-то перемены вообще воспринимаю. То есть
Понимаю. Да.
Всё кажется очень, м, ну, пугающим, м, тяжёлым. Вот в эмоциональном плане, то есть поднять мне ничего не страшно, а вот э
Понимаю.
Понять, что, там, допустим, я буду жить, э, квартиру я нашёл на другом районе, да, которую я снять хочу, а вот, что там будут магазины в другом месте, что у меня там будет меньше друзей, там почти никто не живёт из моих друзей, но мне нравится, что там природы больше. То есть у меня такие бетонные всё постройки вокруг меня сейчас, я хочу чуть ближе к природе быть, может, даже успокоюсь, э, быстрее. Есть такие мысли, знаешь, природа успокаивает как-то, заземляет. Ну вот, и вот, ну, в общем-то
Да. Да. Точно.
Вот такая ситуация сейчас.
Да, и это совершенно нормально. Я скажу, что от из-за того, что у тебя сейчас каша в голове, а, м, это совершенно не признак слабости. Просто это признак того, что
Приятно слышать.
Да, ты на пороге такого большого изменения. И мозг как раз-таки и пытается всё предусмотреть, защитить себя, да, не допустить ошибки. И, м, а мозг в вообще, я думаю, вот не умеет делать это мягко. Он делает это через вот эту тревогу постоянную. Вот постоянно вот это вот переосмысление, да.
Согласен. По крайней мере, я так это чувствую сейчас, да.
Конечно, и ты не обязан сейчас всё понять, решить и разложить по полочкам. А переезд- это не экзамен, который нужно сдать идеально. Я думаю, это всё-таки просто процесс. И ты уже делаешь главное- движешься, даже если внутри вот вот так очень сильно страшно. И вот когда ты испытываешь такой стресс, вот, а, может быть, а, тебе что-нибудь помогало, а, в такие моменты, когда прям захлёстывает? А, и что-нибудь, может быть, ты замечал такие моменты, которые могли тебя немного вытащить из такой нервозности. Есть такое или нету?
Как будто бы, э, вот я покопался в памяти, мне кажется, какие-то списки. Ну, такие прям суперпродуманные, знаешь, где там, а, написано, и сколько носков взять, и трусов, и вот где у меня там ль компьютер, кто его перевезёт там, потому что он большой и тяжёлый. Вот. Помню, что пару раз я себя смог таким успокоить. Вот, ответ на твой вопрос, списки.
Да. Да. Понимаю, конечно, я думаю, знаешь, это, а, мозг д любит структурирование, и как раз вот если, э, а, ты будешь выписывать свои мысли и действия, которые ты хочешь сделать на листок, то это поможет, я думаю, немножко облегчить задачу и не держать всё в голове. И, а, м, я думаю, что да, это хороший подход. И я думаю, было бы классно, если бы ты его дальше использовал. И, м, знаешь, я ещё думаю, что может помочь такое, как, а, делать контейнер для тревоги. Вот, допустим да, сказать, попробовать себе: "Я подумаю об этом завтра", допустим, в 16:00 и когда мысль приходит раньше, вот мягко чуть-чуть вот её откладывай. Это правда может снижать вот такой накал тревоги внутри себя. Вот как думаешь, согласен ты с этой мыслью или нет?
Н ого, а что это такое? М. Да, надо попробовать. Пока что вообще мысль звучит как революционная какая-то. Я никогда не откладывал тревогу на потом. Но звучит очень интересно, да, потому что как будто бы вообще любая попытка отложить тревогу куда-то мне нравится как идея. Потому что
Понимаю.
Ну, как будто бы если я разрешу себе тревогу, то дальше я уже ничего не делаю, я опять в ступоре. Так что иметь какое-то время для решения тревоги может очень хорошо сработать. Про списки я вообще забыл. Я вот говорю, я сейчас какой-то не самый умный из-за стресса, да? Я, э, когда без стресса, как-то лучше думать получается. Да, надо точно, э, расписать полностью план переезда, и, скорее всего, у меня получше пойдет. Ну, как минимум процентов 20 тревоги снимется, потому что я буду знать хотя бы, что я собрал половину вещей, и все они записаны на листочек. Спасибо тебе. Это было, на самом деле, классно. Мне даже как будто просто помогает поговорить с кем-то об этом, чтобы как-то это из головы вынуть. И
Да. Понимаю. Да.
Ну. Реа реализм какой-то при присутствует, когда вот проблема вслух звучит. А я я щас не могу ни с кем об этом поделиться. Так что круто, ты мне помогла.
Да, понимаю. Слушай, конечно, э, знаешь, э, удачи тебе в этом, э, состоянии. Я, щ э, считаю, что у тебя, э, могут появиться, вот, силы, э, если, м, ты не будешь отресь от себя требовать очень много. И, э, будешь, вот, э, ухаживать за собой, за своим, э, нервным состоянием. И я думаю, тебе ещё поможет, знаешь, делить эмоции отдельно и действия отдельно. То есть, э, гиб гибкость, я думаю, это не о я не чувство, а я чувствую и делаю минимум. То есть, э, разреши эмоциям быть, но не требуя от себя многого, и я думаю, будет хорошо. И я думаю, что с ты сможешь справиться с этой ситуацией. Удачи тебе в этом, пожалуйста, береги себя.
Мгм. Спасибо, попробую!